อา แล้วอย่างที่เมื่อกี้คุณบอกเนี่ย อาจจะเป็นในส่วนของบุฟเฟต์ หรือว่าอาจจะเป็นในส่วนของหมูกระทะ จริง ๆ แล้วเนี่ย มันจำเป็นที่จะต้องเป็นบุฟเฟ่ต์ด้วยไหมคะ? หรือว่าจริง ๆ อะเป็นหมูกระทะธรรมดาก็ได้ อ๋อ ต้องเป็นบุฟเฟ่ต์เลย เพราะว่าเราจะจัดหนักจัดเต็ม
อา ค่ะ จำเป็น จำเป็น ๆ ใช่ค่ะ คือเหมือนกับว่า คำว่าบุฟเฟต์ค่ะ มันสื่อได้เลยว่า คือแบบไม่อั้นไม่จำกัด เวลา แล้วก็ คือกินได้หมดเลยทุกอย่าง เพราะว่าบางทีอะ การที่เรากินอะไรแค่อย่าง 2 อย่างอะ มันก็ยังไม่ได้รู้สึกว่า อิ่มใจมาก ใช่ไหมคะ ไอ้อิ่มปากอะ อาจจะอิ่มไปแล้ว แต่ไอ้อิ่มใจอะมันยังค้างคาอยู่ เพราะฉะนั้นน่ะ ก็จะต้องเป็นบุฟเฟต์ เลย ด้วยคำว่าบุฟเฟต์เนี่ย มันก็จะมีกิจกรรมหลากหลายให้เราทำในระหว่างการกิน ใช่ไหมคะ ไม่ว่าจะเป็นการเดินไปหยิบน้ำ เดินไปหยิบผลไม้ เดินไปตำส้ม เพราะว่าบาง บางบุฟเฟต์เขามีส้มตำให้เราตำเองได้ด้วยนะ เพราะว่าจังหวะที่เราตำส้มไปน่ะ เราก็คิดเลยว่า โอ้โฮ วันนี้มันเจอเรื่องแย่ แล้วก็ตำโป๊ก ๆ ๆ ๆ ๆ เหมือนเป็นการ การระบายตัวเองได้ในส่วนหนึ่ง อา
อือฮึ ค่ะ <laughs> ค่ะ อา อือ โอ้โฮ <laughs> ปลดปล่อย ปลดปล่อยอารมณ์ด้วยส้มตำจ้ะ อย่างงี้
ใช่ ๆ ๆ ค่ะ อืม น้ำปลาร้าเยียวยาได้ อา อันนี้จริงนะ อืม ๆ ค่ะ
อา แล้วอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเราไปกับเพื่อน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เคยไหมอะ? ที่แบบว่าสั่งมาจนแบบสุดท้ายกินไม่หมดอะ

อ๋อ ก็เหมือนแบบว่าเป็นร้านประจำที่เรากับเพื่อนรู้กันแหละว่า ถ้าเกิดว่า วันนี้ฉันต้องการระบาย อารมณ์อะไรบางอย่าง ก็คือเธอจะต้องไปร้าน นี้ กับฉัน อย่างงี้ <chuckles>
อา ใช่ ใช่เลย ค่ะ
อืม โอเค อะ แล้วถ้าอย่างเงี้ย ถ้าเกิดว่า เป็นเบอร์ขั้นสุดแบบสุด เต็มเหนี่ยวเลย อะไรอย่างเงี้ย เราเยียวยายังไงอะคะ?
ถ้าสุดเต็มเหนี่ยวเลยนะคะ ก็คือการที่แบบปลดปล่อยตัวเองได้ดีที่สุดเลย ก็คือการที่จะเอาตัวเองไป นั่ง ดื่มร้านเหล้า ไอ๊ จริง ๆ อะค่ะ ร้านเหล้าอะมันไม่ได้เป็นการมองว่า มันไม่ดีนะ แต่ส่วนตัวหนูอะคือเอาตัวเองไปฟังเพลง แล้วก็มีแอลกอฮอล์บ้าง บางทีอะค่ะการที่เราดื่มแอลกอฮอล์ แล้วก็ไปพูดคุยกับเพื่อน ไปเล่าไปอะไร แชร์ให้คนอื่นฟังได้น่ะ ก็ถือเป็นการระบายที่ดีเนาะ บางทีอะค่ะ เราก็ไม่ได้จำเป็นจะต้องเอาวิชาการ เนาะ ไปปรึกษา ไปคุย หรือว่าจะต้องการคำปรึกษา อะไรเงี้ย คือบางทีอะมันก็เหมือนเป็นการคุย การแชร์ให้เพื่อนฟังว่า หรือแฟนก็ได้ อะ ที่เรานัดไปเจอกันในมื้อดินเนอร์ มื้อเย็นน่ะค่ะว่า "โอ๊ย แบบช่วง เนี้ย เออ เราเจออะไรที่มันแย่จังเลยนะ ไม่รู้ว่า จะผ่านอันนี้ไปได้ไหม" บางทีอะค่ะไอ้แอลกอฮอล์ที่เราดื่มเข้าไปน่ะค่ะ เชื่อไหมคะ? บางทีอะมันก็จะสามารถทำให้เราอะพูดอะไรในสิ่งที่เราไม่กล้าพูดก็ได้ อันนั้นน่ะ มันก็คือ ก เป็นการปลดปล่อยที่ดี มันรู้สึกโล่ง พอเวลาเราได้พูด ได้บอกใครสักคนน่ะค่ะ มันก็จะโล่งมา แล้วก็จะแบบรู้สึกว่า อา เบาลงแล้ว ตัวเราไม่หนักแล้ว คือไม่เครียดมากแล้ว อะไรเงี้ยค่ะ ก็เป็นวิธีการหาทางออกที่ดีนะคะ อันเนี้ย
อือฮึ ค่ะ ค่ะ อือฮึ ค่ะ อา อา ๆ